Oh, oke oke oke menarik nih saus tiram ya gitu, tapi tapi Kak, eee, tekstur dari sambelnya tuh yang bagus tuh kayak gimana tuh? Apakah yang, kental? Atau yang cair? Atau gimana tuh? Yang banyak airnya apa gimana tuh?
Oke. Kalau buat makan ya Kak, eee, untuk nasi liwet ini lebih ke kayak kental sih Kak, karena kalau cair kan agak susah juga gitu ya Kak buat makannya gitu.
Oh. Oke jadi masih ada masih ada tekstur cabe-cabenya gitu ya, gak yang dihalusin pake blender gitu ya, kan kalo pake blender kan kayak dia halus banget tuh, berarti itu kayak pake tangan biasa gitu ya di halusin gitu.
Iya. Iya. Harus diulek sih Kak, karena gak tau kenapa ya Kak karena sejauh ini aku coba itu, lebih enak diulek sih Kak, kalau di blender itu paling aku pakainya buat sambal cumi sih Kak. <chuckles>
Oke. Oke. Sambal cumi wah <laughs> itu beda lagi ya Kak ya, <chuckles> oke oke, oke nah tapi oke tapi berarti kalau dari tadi yang Kakak sebutin, sebenarnya kunci dari atau rahasia ya atau sebuah trik biar masakan jadi lebih enak ya pakai pakai cara manual dan tradisional, kayak tadi contoh pakai tungku tuh, terus yang kedua, eee, sambel aja itu kalau bisa pakai, eee, ulekan-ulekan atau mungkin dihalusin secara manual ya pakai tangan gitu ya, pakai cobek gitu maksudnya iya sih itu mungkin, eee, menambah cita rasa itu sendiri gitu kan Kak. Nah, tapi ini aku penasaran tadi tuh ngomongin nasi liwet udah, persambalan udah, nah sekarang untuk, eee, makanan pendampingnya tuh kayak lauk-lauknya, nah itu biasanya apa aja tuh Kak bisa disebutin nggak?
Iya <chuckles> sambal cumi, iya beda lagi beda lagi. Oke untuk lauknya sih lebih ke ayam goreng ya Kak, ayam goreng terus kayak tahu tempe, terus kayak jangan lupa lalapnya juga ini kayak pendukung banget sih buat kenikmatan makan, karena kan ada sambal ya, terus sambal juga jangan sampai lupa sih, untuk yang lainnya terong bakar juga itu enak ya Kak, wah banyak sih Kak untuk nasi liwet ini kayak semuanya cocok, kayak sambal cumi juga pernah aku coba dan ternyata masuk juga gitu iya, jadi ya adalah banyak gitu untuk menu lauk-lauknya.
Oke. Wuh. <chuckles> Iya ya ya. Oh iya juga sih. Oh iya. Oke berarti heeh?